Allora, animali strani devo essere onesta, io no, perché non sono vegetariana, sono assolutamente onnivora, ma effettivamente le cose troppo strane, sono troppo strane anche per me. Quindi tendenzialmente lascio stare. Mio marito invece a che apprezza tantissimo la carne, a differenza mia, che io se posso scelgo altro, ma ti ripeto solo per gusti personali, non assolutamente per, ehm, diete particolari, ehm, mio marito in America
Mh. Mh. Sì.
ha mangiato effettivamente il bufalo
Ah.
e l'ha trovato buonissimo.
Sì, eh. Ma e lì lo mangiano perché ormai è un cioè voglio dire è quasi mangiare un piatto, non dico tipico, ma avrà una valenza particolare visto che c'erano gli indiani d'America che mangiavano i bufali?
Sì. Esattamente, esattamente, ha una valenza particolare, ha lo cucinano tra l'altro in questo modo buonissimo. Noi l'abbiamo mangiato in realtà ai confini con il Canada e è stato
Sì. E come l'han cucinato?
L'a qu ehm, abbiamo trovato in realtà questo questo ristorantino una sera, ehm, che non ci aspettavamo assolutamente di trovare, sperduto in mezzo a queste montagne
Mh-mh.
e devo ammettere che quello stufato che ci hanno presentato siamo rimasti piacevolmente sorpresi.
Quindi era o uno stufato.
Molto piacevolmen
E e con che cosa lo accompagnano?
Lì avevano del pane fatto in casa e vabbè, ehm, gli Stati Uniti sono la patria delle patate e quindi ti danno patate in qualsiasi modo, misura a e quant'altro.
<snorts>